Oh disons qu'il y a quand même, heu, beaucoup plus de de classicisme, hem, chez chez les hommes. On a moins de tenues, heu, florales heu, enfin si, remarque, si, c'est vrai c'est vrai que tu as raison. Mais, heu, heu, mmh bon, alors peut-être que c'est une image comme ça, heu, on pense qu'on a moins de choix, mais en fait on en a. <laughs>
Ouais. Tu penses que ouais. Tu tu voulais dire au départ que les mmh, il y a plus de tendance chez les femmes que chez les hommes, si tu compares les 2?
Ouais, ouais je p ouais je pense qu'il y a plus de, heu, bah si tu regardes heu, si tu si tu vas chez H&M, je crois qu'il y a plus de collections, heu, plus plus de de comment on dirait turn over en anglais dans les collections, hem, heu, chez les femmes que chez les hommes. Ça reste un peu plus longtemps. Ouais.
Que chez les hommes? D'accord. Alors est-ce que de ce fait, heu, il est plus difficile pour toi de suivre une certaine tendance ou de trouver, heu, à acheter ce que tu veux?
Je pense hein? Alors, heu, ah, moi j'étais, heu, plutôt quand j'étais plus jeune effectivement, heu, je suivais la tendance. J'aimais bien m'acheter des nouvelles, heu, fringues, heu, cha ch chaque semaine j'aimais bien aller faire un petit tour, heu, m'acheter 1 pièce chez justement chez H&M ou chez Zara.
Ouais. Chaque semaine! Alors tu dépensais b combien d'argent par mois en en tenue juste 1 pièce? Mais 1 pièce par semaine c'est quand même, heu, o à la fin du mois ça peut chiffrer ça non?
Ouais. Non, c'était juste 1 pièce. Ouais, heu, non ça ça allait Oui mais ça peut chiffrer. Mais non mais à H H&M ça devait être, heu, un un pull, heu, heu, heu, un chandail c'était 20 € quoi. Donc c'est pas non plus, heu, c'est pas non plus la le bout du monde.
Énorme oui.
Mais heu, mais c maintenant en fait, hem, je vais plus que dans des magasins de seconde main. Parce qu'on vit une époque de de de nabab. Heu, il y a une production de masse en termes de de de vêtements
De vêtements, mmh mh et et est-ce que tu le fais par conscience, heu, environnementale ou ou pour une autre raison?
donc tu peux trouver. Ah, heu non principalement c'est c'est financier hein. C'est c'est de la ressource, heu, on a besoin de vêtements. Le le après il faut heu, non la conscience environnementale, heu et et je pense pas que je je suis pas de ceux qui pensent que les les les gestes du quotidien vont changer grand chose. Il faut il faut pas être, heu, il faut il faut être propre et et nettoyer après soi. Mais heu, c'est des logiques d'industriels. Je je peux pas, heu, je peux pas rentrer.
D'accord et dans les dans les vêtements de seconde main, est-ce que tu trouves, heu, les tendances? Est-ce que tu trouves quelque chose qui est tendance?
Ouais?

Donc quand tu vas prendre une coupe un petit peu plus ample, plus droite, tu vas pouvoir, heu, gommer, heu, le le défaut. Et c'est c'est la c'est la même chose avec, heu ouais.
Oui. Ah d'accord, donc c'est, heu, c'est quelque chose qui te va parce que ça va ça convient bien à ton corps et ça fait disparaître certains défauts physiques.
Ouais. Oui, oui, je p je pense que ça peut mettre en en avant une allure masculine et et
Mais heu, ce costume que tu portes, heu, est-ce que tu le portes à toutes les occasions ou ou quelles occasions en particulier?
Ouais alors le le costume je malheureusement j'ai pas le je peux pas le porter, heu, tous les jours parce que j'ai j'ai des enfants et ils sont en bas âge. Donc du coup j'ai la j'ai j'ai la poussette, heu, il faut que je les porte, il faut que je leur cours après, heu, Il faut éviter d'avoir des des couches. <chuckles> Donc donc mon mon uniforme on va dire, c'est, heu, ça reste, heu, le le polo, heu et le et le jean, tous les jours.
Oui. Oui. Donc heu, à quelle occasion est-ce que tu peux porter le costume, que tu as décrit?
Alors ç alors ça m'arrive quand, heu, quand je dois me balader ou quand je sors, parce que j'ai quand même des de de temps en temps, je sors aller b allez, heu heu, prendre boire un pot avec les copains, heu, donc je je fais un petit effort, léger, parce que, heu, j'aime b j'aime bien. Donc heu, je m'apprête, alors un costume non, cravate, ça m'arrive. Ouais ça m'arrive de mettre une cravate de temps en temps. D'ailleurs je me re je me prends des remarques à chaque fois: «Bah dis donc tu as mis la tu as mis la cravate» et et au dé et au début les gens, heu o oui
Ouais. Alors quand tu sors avec tes copains alors quand tu sors avec tes copains, tu heu est-ce qu'ils est-ce qu'ils mettre des costumes eux aussi ou est-ce que vous êtes heu, habillés dans un style différent?
Oui. Non. Bah ils ont un style, heu, de qui qui est, heu, on va dire, heu, accepté par, heu par l'orthodoxie, on va dire. Parce que quand tu mets un costume, c'est
C'est-à-dire?
Bah, c'est à dire, heu, un p un petit pull, heu, un petit pull, un petit manteau, heu alors aujourd'hui les manteaux un peu habillés sont sont à la mode mais tu vas pas avoir de de chemises et de cravates, heu, ça va être heu, comme diraient les anglais, heu, ca casu casual donc heu, donc c'est pas
Oui. Quelque chose de d'un peu décontracté, occasionnel mmh mh.
occasionnel, quoi. Voilà décat décontracté, plus. Moi je mets la cravate, heu, j'essaie d'avoir des cravates un peu, heu, un peu un peu, heu, comment dire? Originales, heu, en gé en général, ça plaît, hein.
Ah, alors qu'est-ce que tu appelles une cravate? Et qu'est-ce que tu appelles une cravate originale?